Sì, nonostante il dialetto, perché tra altro 'sta canzone è scritta appunto in in dialetto, nonostante ci siano delle parti cantate in italiano, però il dialetto, secondo me, rende molto di più, perché ci sono dei concetti che, magari, co' la lingua italiana non riusciresti a rendere oppure non hanno non danno lo stesso risultato
Okay. Il dialetto è forte perché per la persona che lo padroneggia, ehm, riesce ad essere al 100% espressivo. Magari co' l'italiano quello che col dialetto riusciresti a dire in poche frasi, ehm, co' l'italiano lo devi dire in più frasi e magari, beh, anche poi, man mano che vai avanti, a perdere quello che è il succo del discorso.
e Sì, assolutamente. Mh-mh. Sì, concordo. Sì. Ma più che altro, sai cos'è anche? Potresti rimanere anche abbastanza asettico, perché a volte, basta una semplice parola, anche detta in dialetto, che re s mhmm, pe mhmm, c ti aiuta a esprimere un concetto, che, magari, in italiano, dovresti non so, dovresti formulare sì, assolutamente, sì. Ehm, che dovresti formulare, magari in maniera più complessa, mente il dialetto, magari, in una frase racchiude tutto. Mi viene in mente anche un'altra un altro testo di Pino Daniele, che, appunto, racchiude tutto, che è Appocundria, ehm, che non è traducibile <chuckles> in italiano, co' una parola, ehm, univoca, diciamo per tutti, ma è una un sentimento, uno stato d'anim
Beh, anche i tuoi sentimenti. Okay. Oka E mhmm, però, solitamente, viene viene accostata alla malinconia, allo stare male.
Sì, tendenzialmente sì, però è un qualcosa di ancora più profondo, uhm, secondo me, perché è un'altra canzone, che che ho ascoltato in questo periodo. Ehm, invece mh-mh.
Quindi esiste u esiste una seconda canzone, che possiamo dire che t'ha cambiato la vita?